Uhum, mas sim. Não, eu queria saber na verdade né, assim, se essa essa questão, né, por exemplo, do trabalho em específico, se você, eh, faz isso assim, um pretende dar, né, esse esse turbo <chuckles> por um período e depois você ah, ok. Ok, po assim, se é por um periodo uhum.
E aí hã, diga. Sim. É por um período. É, só por esse período específico, assim, que final de ano, a gente, né, faz um pé de meiazinho. E aí eu queria saber se você tem alguma dica, assim, pra eu ser mais assertiva no meus "nãos." Porque assim, meio que desde o início eu sabia que eu não ia nenhum dos 2, aí pra minha prima eu falei: "Ah, eu a eu vou trabalhar e tal". E ela n não acei na verdade ela não ace a minha prima, ela não aceita muito meus "nãos."
E Sim. E você acha que tem a ver também, né, com aquela coisa de que as pessoas têm muito essa essa, ah, situação de que como quem trabalha de home office é como se u como se fosse livre pra fazer o que quiser, inclusive não trabalhar.
Não, trabalhando. É É, exato. "Ah, porque você tem que ir por causa disso" ela até ameaçou dela não falar mais comigo, mas foi de brincadeira, depois foi um tom de brincadeira.
Né. Uhum. <chuckles> Foi uma ameaça assim, né. <laughs> Leve, <chuckles> de mentirinha. <laughs>
É. <laughs> É. <laughs> Mas eu acho que se eu não tivesse trabalhando e te e dissesse um "não", ela não ia aceitar. Você entende? Como é compli
Sim, entendo, entendo, com certeza, né, por causa
E assim, não tem que ter uma explicação mesmo, né.